بُص، والله هو في كذا مشكلة بيئية حتى يعني حواليّا حاليًا، ويمكن موجودة دي على مستوى الأماكن كتيرة يعني حوالينا. يعني مثلًا في هم في كذا حاجة زي مثلًا الجودة المَيّة و وكمية المَيّة، ومثلً ا المشكلة الرئيسية نقدر نقول اللي هي ال ال الزبالة الكتير مثلًا في ال في المصارف بتاعة المَيّة، أو حتى حوالين ال آه، الأماكن بتاعة المَيّة.
إمم. أيوه، أيوه. طيب، تعالَ نتكلم عنهم واحدة واحدة مثلًا، اللي هو لو هنبتدي بمشكلة المَيّة وجودة المَيّة، طب، بتعرف منين يعني عرفت منين أصلًا إن جودة المَيّة وحشة أو كده يعني؟ إيه اللي خلاك تقول كده؟
آه. إمم. امم، بُص، أنا أصلي باشتغل في في ال في حاجة ليها علاقة بال بدراسة المَيّة، يعني بادرس المَيّة وكده. فدراسة المَيّة خلّتني عارف إنه لأ، جودة المَيّة محتاجة مننا رقابة أكتر، في أوقات هي هي ما زالت إنه ال ال المَيّة اللي بتوصلنا للبيت في في مصر من ال نضيفة وكويسة جدًا، بس هي الفكرة إن إحنا عايزين نحافظ على جودة المَيّة اللي بتروح لل للأرض ال الزراعية. لأنه آآ، للأسف الناس بت
إمم. آه، يعني أنت أصلًا بتتكلم على المَيّة بتاعة الأرض الزراعية مش مَيّة الشرب.
آه، لا، هي مَيّة الشُرب تعتبر نوعًا ما يعني من ال ف في المستوى اللي هو يقرب للممتاز في مصر يعني. يقرب للممتاز، هو مش ممتاز بس يقرب ليه. آآ، من غير فلترز نقدر نقول جيد جدًا، يعني نقدر نقيمها جيد جدًا لكن آآ، هي تقرب للممتاز حتى من غير فلتر آه. لكن ال المشكلة فعلًا بالنسبة لي تكمن في ال
معقولة! يعني حتى من غير فلترز وكده؟ إمم.
بتكمن في الإيه، في ال آآ، المَيّة اللي جاية من الزراعة أو اللي رايحة للزراعة، آه، بالضبط. هي بُص، يعني أنت أنت والله قُلتها تعتبر أقسم بالله اللي هو أنت جاية ورايحة في نفس الوقت، ليه؟ لأن المشكلة فإن ال المَيّة بتاعة الصرف، بنرجع نستخدمها مرة تانية في الري.
المَيّة اللي جاية من الأرض، اللي رايحة رايحة رايحة للأرض آه.